Ừm, đúng rồi, ta đều nên thử thì thể cảm nhận được.
Ừm. Ừm. Đó, nên mình hy mình hy vọng là, ờ, thời gian tới mình mình sẽ có nhiều thời gian để mình có thể đi thử, ờ, cái gì ta, đi thử cái việc đạp xe đạp ở, ưm, nơi công cộng thử như thế nào. Thì hông biết là bạn có nghĩ đến cái cái việc là bạn sẽ đi thử một lần hông?
Ừm, mình mình đã từng sử dụng dịch vụ xe đạp công cộng, và mình cũng đã đi thành phố ừm. Cái loại xe đúng rồi, cái xe xanh xanh đó, đúng rồi, chính xác.
Vậy hả? À, là là ừm, xe màu xanh xanh á, ừ, ừ, là nói chung là bạn cũng đã đi rồi ha, là bạn cũng đã đi rồi, đúng hông?
À, xe Đúng rồi, mình cũng đã tải app và mình đã thử chạy rồi, thì khá là tuyệt vời. <laughs>
Ừ, ừ, mình thì chưa có trải nghiệm lần nào, nên là mình nghĩ là chắc sau cuộc nói chuyện này với bạn chắc mình sẽ thử quá. <chuckles> Nhưng mà hồi đó bạn đi có nhiều hông? Bạn đi có lâu hông? Ờ, và bạn đi được bao nhiêu lần rồi?
Ờ, mình đi được 1 lần và từ, ờ, nhưng mà có cái đấy cái bất lợi của việc khi mà mình không quen đi xe trong thành phố là đi xe đạp ấy, khi mà muốn sang đường nó rất là khó khăn. Đó, khi mà bạn đổi từ làn bên phải sang làn bên trái mà không phải xe máy để có xi nhan này, và tốc độ đi không được nhanh ấy, thì những xe đằng sau người ta bíp còi.
Ừm. Ừm. Đúng. Ừm hưm. <chuckles> Đúng rồi, ờ. Đúng rồi, khó hả? <laughs> Ờ, nhưng mà cái khả năng mà bạn đạp xe đạp á, bạn nghĩ là bạn đạp được nhiều được nhiều hông? Được dài hông?
Mình nghĩ là nếu mà đạp, kiểu
Bạn có đủ khỏe để đạp được dài hông? Ừm.
Mình có thể đi được, nếu mà trong, ơ, ngày mình đi học thì mình có thể đạp được 15 cây 1 ngày, 15-20 cây 1 ngày.
Ừm, ừm. <chuckles> Mình nghĩ là lâu quá rồi mình cũng hông có vận động nhiều, kiểu là, cũng chưa đi xe đạp nữa, bây giờ hông biết mình leo lên mình đạp được bao lâu nữa. <laughs> Tự nhiên nói thì nó khiến cho mình cũng cảm thấy rất là thú vị, nên mình nghĩ nà chắc trong tương lai gần, những ngày cuối tuần mình sẽ ra thử những cái chỗ thuê xe để mình, ờ, thuê xe mình chạy một vòng thử xem. Thử là nó có còn, ờ, mệt như hồi xưa hông, hay là bây giờ đạp lại thì mình sẽ thấy thích hơn. <laughs>
Đúng rồi, thử phải thử chứ, đúng không? Bây giờ, ờ, chúng ta phải bắt đầu, luôn luôn phải bắt đầu mà. Ừm.